Mah, guarda, qui ci sono diverse cate categorie di persone, e in questo caso di italiani, no, perché c'è chi magari andava lì, non imparava l'inglese, e tornava poi in Italia. Poi c'era chi invece manteneva entrambe le lingue, come i miei nonni, l'hanno mantenuta entrambi E poi Sì, poi c'era anche chi invece diceva: "No, noi siamo americani, non si parla italiano in casa". Perché sai, mhmm, va anche detto che molti venivano anche un po' discriminati, no, perché parlavano una lingua diversa. Quindi per qu e i mio nonno mi raccontava che per questo motivo loro dicevano: "No, no, no, noi non parliamo italiano in casa, solo inglese", per sentirsi più accettati.
Davvero? Ah, bene! Mh. Sì. Certo. No. Mh, okay quindi cercare insomma, esatto, di essere inclusi ed appartenere un po' di più al posto, suppongo.
Eh sì, perché poi sai, quando c'erano anche altre culture, venivano anche comunque inglesi, irlandesi, scozzesi, tedeschi e insomma tutti europei, no. Ah, ehm, quindi no, loro mi ra però, ecco, loro diciamo hanno avuto secondo me la fortuna di, appunto, stare in un ambiente che era solo italiano, ehm, quindi sai anche, no, magari una cosa banale: dovevi chiedere aiuto a qualcuno, potevi tranquillamente dialogare, no?
Certo. Sì. Eh, c'era no, quella persona, a cui riferirsi. Beh, suppongo questo abbia facilitato molto l'adattamento, comunque sarebbe stato una ve una storia completamente diversa, no, quella di trovarsi in un posto in cui non c'era neanche questo tipo di supporto, praticamente, senso.
No, e infatti ecco su questo sono stati fortunati, e tant'è poi che appunto mio padre è nato proprio lì. Ehm, quindi lui, mhmm, teoricamente diciamo il primo proprio, uhm, americano di prima generazione, anche se italo-americano in realtà. Uhm, ehm, loro hanno anche un po' voluto poi mantenere, a differenza di altri magari, questa tradizione italiana, perché poi, ehm, dalla parte di mia madre invece che, <clears throat> uhm, lei invece sì è nata in America, però anche lei da genitori italiani, no. Quindi, uhm, cioè alla fine sì, è italiana comunque, anche perché poi dalla sua parte loro sono tornati in Italia e poi sono ritornati in America, quindi io ecco ho avuto un po' in un doppio background, ecco, ho avuto la fortuna di crescere un po' in entrambi i Paesi. Sì, sì. Ehm
Sì. Mh-mh. Okay. Ah, certo. Sì, sì, sì. Mh. Mhmm, cerro questo spostamento. Ho capito, capito. Quindi insomma c'è stato quel tentativo comunque, nonostante la migrazione, di rimanere attaccate alle proprie radici, che non è per niente una cosa scontata perché comunque se ne sentono di storie di persone che, ehm, migrando poi, ehm, perdono qualsiasi tipo di contatto, quasi, con la terra natale e non e va bene anche così per loro, tendenzialmente.